อะฮะ โอ้ แบบนี้เราก็ยังสามารถที่จะควบคุมอยู่ได้เนาะว่า เป็นอาหารที่เราอยากจะกินแบบไหน เพราะว่าถ้าเป็นแชร์ อะไรเงี้ย เออ เราก็สามารถ เอ่อ ออร์เดอร์สิ่งที่เราอยากทาน อย่างเงี้ย แล้วก็พยายามเลือกในสิ่งที่เราอยากทานเนาะ ถ้า ถ้าครูน้อยอย่างที่บอกว่าอะจานสมดุลของคุณเนี่ย ก็ต้องคือต้องมีโปรตีน มีผัก มี Carb แต่ว่าขอโปรตีนที่เป็นอะไรก็ได้ที่แบบไม่ใช่เนื้อล้วน อย่างงี้เนาะ เราก็อาจจะต้องเนาะแนะนำวิธีสแกนเมนูแบบรวดเร็วก็แล้วกันนะคะ เพราะว่าอย่าง อย่างที่คุณบอก อ่า เมนูในร้านอาหารหลาย ๆ ที่นี่เขาอาจจะแบ่งไปให้เลยว่า อ่า อันนี้เป็นเมนูเนื้อ เมนูแบบหมู หรือว่าปลา อย่างเงี้ย ถ้าคุณอยากจะเน้นเมนูปลาเนี่ย ก็สามารถอาจจะสแกน แล้วก็สามารถสั่งได้ง่าย ๆ เลยไหมคะแบบเนี้ย? อืม
ค่ะ ใช่ค่ะ อือฮึ ค่ะ อา อา ใช่ค่ะ อืม ค่ะ จริง ๆ เราก็ลอง ลองพยายามสั่งดูเหมือนกันน่ะนะคะ อย่างปลา อย่างเงี้ย ก็จะวนไปอะ อ่า รอบนี้ อ่า ปลากะพงนึ่งมะนาว อย่างเงี้ย รอบหน้าก็เป็นปลากะพงลุยสวน ก็คือก็เพื่อนก็จะแซวว่าเป็นแบบเจ้าแม่ปลากะพงนะ เพราะว่าก็จะปลากะพงนู่นนี่นั่น นั่นนี่นู่นวนไป อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่มันก็จะมีแบบแค่บางครั้งที่เพื่อนน่ะไม่อยากจะมาปลากะพงร่วมกับเรา แล้วเราก็แบบปลากะพงตัวเดียว 1 คนก็ไม่ไหว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลย เอ่อ จะต้อง ต้องไม่สั่ง <chuckles> ไม่สั่ง แล้วก็ไปแจม ๆ อาหารคนอื่นเอาแล้วกันน่ะ
อะฮะ อา <chuckles> เออ ค่ะ อา ๆ ๆ ค่ะ <chuckles> เออ ๆ อันนี้เข้าใจ อันนี้เข้าใจ เออ อาจจะเป็นโปรตีน เออ ถ้างั้นลองโปรตีนทางเลือกอย่างอื่นไหมคะ? อย่างเช่น พวกเต้าหู้ อย่างงี้ ใช่ไหม? อาจจะเป็นพวกเมนูผัด เต้าหู้ผัดไข่ เต้าหู้ผัดหมูเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ว่าไม่เน้นเนื้อเกินไป ไรเงี้ยเนาะ อาจจะอยู่แบบนี้เนาะ อืม อาจจะต้อง อือฮึ
อา ค่ะ เออ เต้าหู้ก็น่าสนใจนะคะ เพราะว่าก็มีทุกที่ อย่างน้อยไม่มีอะไรก็มีต้มจืดเต้าหู้ อย่างเงี้ย อ่า ก็ได้เต้าหู้ ได้ ได้ผัก ได้วุ้นเส้น อา เส้น ๆ เนี่ย พวกจะวุ้นเส้นเนี่ย จะชอบที่สุดเลยค่ะ
อา อะฮะ อา ได้ค่ะ